Evet. <chuckles> Biz de Kars'a gitmiştik, ııı, böyle, arkadaşlarla, valizimizde bu, ımm, kilit, ııı, şeyler oluyor depolar, onla orayı bırakmıştık. Sonra geldik dolaşmaya falan çıktık. Gece de uç uçağımız vardı. Tabii ki valiz, işte, 8 saat dursun, parasını ödedik. Sonra gece, eee, alırız. Eee, oradan direkt havaalanına geçeriz biz. Geldik, tren istasyonuna bırakmıştık valizi. He, o oda kapalı, o depo odası kapalı. Etrafta da kimse yok ve diyor ki, "2 gün boyunca kapalı olacak." Tatilleriymiş miymiş, bir şeymiş. Biz sonra böyle bakıyoruz etrafa 5 tane büyük boy valiz, yani, içeride <chuckles> var. Hepimizin eşyaları böyle 10 günde. Elimizde sadece küçücük birer çanta. Şeker hastalığı olan bir arkadaşım E, hani böyle polis falan çağırdık, işte, güvenlik falan çağırdık. Diyorlar, kapalı kalacak. Sonra işte bir arkadaş şeker hastasıydı. Dedi ki, "Benim onda ilacım var." Ama gerçekten de ilacı var ama ihtiyacı yok o an. Sonra birden polis, eee, polis, eee, refakatiyle girdi içeri. He, b bu sefer dönerken 5 valiz birlikte götürdü. Geri getiriyor, yani bize. Hani, kendim ilacı alacağım ama 5 valizle çıktı oradan. Sonra, işte, bu sefer polis, bize yardımcı olan polis bize, işte, bize ters ters falan bakıyor, böyle, bir şeyler söylüyor falan biz de anlamıyoruz. Çünkü Fransızca söylüyor zaten ama hani negatif olduğunu yüzünden anlayabiliyorsun. Sonra herhangi hiçbir şey olmamış gibi ama o ı yani o havaalanına yetişmiştik biz de ama orada geçirdiğimiz hani bilinmez 2 saat çok saçmaydı yani. Hiçbir uyarı, hiçbir bildiri yazmadan, eee, orayı kapatmışlar. Meğerse orası, hani, 24 saat açık değilmiş ama hiçbir bildirim hiçbir şey yok etrafta. E, genelde o, işte, locker'lar 24 saat açık olur öyle, değil mi? Yani, hani, nasıl aniden kapanabiliyor içinde eşyalarla? Bize de çok anlamsız gelmişti ama, ııı, polisin de biraz sertliğini görünce korkulu bir akşam olmuş oldu. Eee, güzel bir sohbet oldu seyahatler hakkında. E, <chuckles> yetiştiğine de sevindim arkadaşınızın uçağına. Siz de sağ salim varmışsınız. Çok güzel olmuş.
He he. He he. O! Hayda! Evet. I hı. Evet. <laughs> Evet. Evet. A! Benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz.
Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.
Baybay.